あ、そのあとメッセージは出したんですか？
えっと、3通ぐらいもう出しちゃったんで、これ以上やるとちょっと良くないかなと思って、今控えてるんですけど。うーん。
ええええ。 ああ。 そうなんですね。うん、まあ、ね、でもそこはもうね、ご縁がなかったと思うしかほんとにないというか、まだねはい、会ってないのが逆に良かったというかね、会ってはい、そういうことが起きたらね、余計ショックですけど、もう純粋に、あ、これは神様が「この人じゃないよ」ってことなんだなと思って、次に行きましょう。
そうですよね。 わ、そうですね。 ありがとうございます。そうですよね、ほんとに。<laughs> そうなんです、こんな年末に「ええ！」だったんですけど、まあね、しょうがないですね。
<laughs> そうですね、はい。ええ。 はい。 そうですね。ただね、やっぱりね、距離が、ね、例えば日本の方とやってるんでだったらね、ほんとに会えたりとかするんですけれども、ね、でもただ、海外の方だと、やっぱりね、会えないし、実際のところのその方がどういう方っていうのはね、ほんと分からないので、なので、なんかそこはね、あの、やはり、駆け引きはなるべくしないようにした方が、まあ、いいのかなとは思いますね。
うん。 うん。 いや、そうなんですよね。 うん、うん。 うん。 うん、うんうん。うん。 いや、も、ほんとでね、や、うそうですよね。だから、あたしはただ拗ねたつもりだったんだけど、かん伝わってなかったんだろうなと思って、ただただ意地が悪い人みたいな感じ <laughs> なってるんだろな。うん。いや、ほんとそうですね、びっくりしました。いい時はすごく良かったんだけど「会いたいね、早く会いたいね」みたいな感じだったんですけど、まず日本にいる人でそんなことはないじゃないすか、すぐ会えるし。だけど、そう、ほんとに、あ、こじれるとこんななっちゃうんだなっていう
はい。 ね。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 はい。 そうですね、うーん。